Tama 'no, pero bakit, ah, maitanong ko lang 'no, bakit kailangan yung empleyado pa yung magsabi di ba parang ang nangyayari eh, ah, tinitignan yung performance mo ng boss niyo di ba na parang, "Ay ito, deserve naman niyang ma-promote or dagdagan yung sahod", 'no, parang feeling ko kasi kapag sa empleyado nanggaling yun na parang alam mo yun, hindi ko naman sa ano yun, ah, mi minamasama di ba, napakasama lang na tingnan na hindi magandang tignan kumbaga di ba?
Uh, uh. Yun nga din po eh. Mm. Tama. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Tama. Oo. Yung sa akin po kasi ano, ah, sa tingin ko dahil sa ano din yan sa pagkakaiba ng kultura. yung pinagtatrabahuhan ko kasi, ah, ibang lahi yung ano yung aking yung may ari so sa tingin ko po sa kanila parang mas gusto nila na medyo agresibo yung mga ano pagdating sa pagdating sa sahod, pagdating sa mga benepisyo. Sa kanila mas gusto nila, mas magandang senyales yun kasi parang sa tingin nila, "Eto, may gusto 'tong marating", di ba? Hindi kom mm. Hindi kumpara dito sa, sa atin yata sa Pilipinas, pag Pilipino, ah yun nga yun madalas yung manager o yung supervisor ang nag nag-e-evaluate nag-evaluate ng ah, performance mo. 'Yan 'tas saka sila mag magdedesisyon kung kailangan kung gus karapatdapat ba na taasan yung sweldo mo, dapat naman talaga tumataas ang sweldo no?
Mm. Ah. Ah, oo. Mm. Okey. Ah. Mm. Hmm, mm. Tama. Sang-ayon 'no. Mm. <laughs> Tama 'no? Oo. Oo? Oo, 'no na parang minsan din kasi sa, sa ating bansa may mga crab mentality din talaga minsan 'no na hindi katulad dun sa mga, ah, trabaho sa ibang bansa.
<laughs> Tama, tama, tama po talaga.

Alam mo meron naman sila, eh, basta't, ah, maging patas lang naman no. Pero ang nangyayari kasi sa kultura ngayon, kung sino yung mas ma mas, um, alam mo yun kung sino yung mas napa-lapit dun sa amo, eh, yun talaga sila yun yun lagi yung pinopromote talaga, eh, di ba? Parang, minsan ang nangyayari din ay parang sa sobrang, ah, tiwala nila dun sa taong ito, parang sh sa kanya nag-tatanong kung oo okay ba tong si ano na promote di ba? Na parang, ah, parang hindi ako, hindi ko pinapayo kasi pano kung yung pinag-tanungan mo, eh, ayaw naman talaga nitong, hindi siya patas no na pag-trato di ba nakakaawa naman yung empleyado na yun no? Parang mas maganda pa rin na kilala mo yung bawat empleyado mo bilang amo.
Oo. Mhm. Ah, oo. Oo. Ayan, oo, tama. Mhm, ay oo tama. Mm. Hmm, tama. Tama. Hmm. Oo. Ayan kasi, yun nga yung kagaya ng sinabi niyo yung tawag ng office politics no politika talaga minsan oo yun nga yung mga yung mga sumisipsip sa boss. Kaya medyo yung mga ganong klase ng tao may mga ganon talaga minsan sa opisina na kailangan medyo pag dapat maingat ka sa pakikipas pakikisalamuha sa mga ganong klase ng tao kasi nga pag na bulu pag-na-bulungan mo na-bulungan niya yung ano mo yung boss mo baka ay bigla ka nalang, nakakainis naman. Pero sa tingin ko yung may mm.
Mhm, mm. Sang-ayon. <chuckles> Tama, di ba? Mm. Mm. <chuckles> Sang-ayon di ba? Hmm, tama. Mm. Tama dun ko nakikita talaga yung mga ano no yung hindi patas na pag-trato no, yung alam mo yun? Na nakakainis lang din na parang okey naman yung trabaho mo pero, bilang ayaw ka nung supervisor di ba? Hindi ka mapapansin ng mga amo.
Tama, tama yun, mm. Oo. Tama.

Ah, oo alam mo sa tutuusin lang 'no parang, minsan dini-deny natin sa sarili natin na hindi tayo na-aapektuhan 'no pero ang realidad, eh, tahimik tayong na-aapektuhan. Pero yun, minsan ma-iinis ka no pero, sabi nga nila kung tama naman yung pag-sahod sa'yo o ginagawa mo hindi ka naapektuhan o hindi ka, alam mo yun parang hindi ka pinopolitika ay ayos lang naman sigurong manahimik no? Kaysa naman sa mapasama pa, maganda kasi yung hindi ka pansinin talaga sa trabaho para hindi talaga maibigay sa'yo lahat yung mga trabaho. Ikaw ba?
Mm. Oo tama-tama. Oo. Sang-ayon ako dun. Ayan. Oo. Oo. Tama. Hmm, oo. Ayan, na na-ano ko din naranasan ko din yan dati may yun nga, may isa kaming ano, may isa kaming katrabaho na talagang parang lagi siya siya lang yung na-popromote kaya na-apektuhan yung ano namin sa kanya yung pakikisama namin sa kanya kasi, yun nga, me medyo hindi na namin siya niyaya pag-kakain sa labas kaya hindi naman siya kasama ko hindi na namin siya kasama ano after work, yung mga konting selebrasyon hindi na namin siya sinasama kasi, minsan may mga ano eh, may may mga sumbong siya sa ano eh, sa sa boss namin oo tapos siyempre di ba pag uusapan niyo yun minsan pag-katas ng trabaho eh, yung mga hindi magagandang oo tas yun biglang nakakarating pala dun sa boss namin kaya ayan, naka naka-apekto talaga, mm.
Mm. Oo. Oo nga. Sang-ayon, 'di ba? Oo, sang-ayon. 'Di ba? Sang-ayon 'di ba? At lamat. Tsaka Mm, tsaka asahan mo yung mga na-popromote ng mga ganyan, sila pa yung mga dumadagdag yung trabaho. <chuckles> Di ba?
<laughs> Ayun nga ayun nga talaga parang minsan oo.
Parang ang dami nating napag-usapan 'no?
Oo 'yan kasi madami pa talagang mga ganong sitwasyon sa trabaho, eh, hindi naman natin maiiwasan kasi iba't ibang klase ng tao yung ano yung nakaka-salamuha natin pero, kahit papaano ma ano medyo mas naiintindihan na natin ngayon yung mga nangyayari kahit hindi maiwasan. Kaya maraming salamat sa oras po a ah, maraming salamat din po paalam sa inyo.
<laughs> Tama sang-a sang-ayon. Nakakasalab oo 'di ba? Tama, mm. Maraming salamat sa naging oras mo, ah. 'Yan paalam.